Questo è la è la cosa principale che mi è successa. Sicuramente non non avere pregiudizi sul cibo cucinato dagli altri, a del modo in cui lo cucinano, perché <clicks tongue> lì ho mangiato veramente cose improponibili, ehm, la fiducia delle persone, lì, uhm, ti fermi in mezzo alla strada, chiami un, ehm, un Bajaj, uhm, ti fa salire e ti porta esattamente dove vuoi e addirittura lì li paghi con M-Pesa. M-Pesa è un metodo di pagamento rivoluzionario che l'Africa ha e noi non abbiamo.
Mh. Okay. Ah. E di cosa si tratta?
<clicks tongue> M-Pesa è praticamente un una ricarica telefonica, è come se io per pagarti ti facessi una ricarica telefonica. Per esempio il taxi si prende 100£ ehm, per a mhmm, 100KSh per andare da punto A a punto B. Okay, Io inserisco il tuo numero di telefono su M-Pesa, quanto ti devo dare e sul tuo M-Pesa ti arrivano questi soldi. Ed è una valuta legalizzata, cioè, tu puoi comprare pasta, pane, puoi andare al supermercato, puoi comprare una macchina.
Ah. Ah, è come una specie di criptovaluta però gestita in una maniera più semplice, una cosa del genere?
Mhmm, no, è come se fosse un conto bancario.